Ma invece, ehm, dunque ti vengono le idee così spontaneamente in modo naturale, uhm, <exhales> riesci mhmm, hai delle strategie, magari, per stimolare queste idee? Cioè, c'è qualche rituale, ehm, qualche persona che ti stimola, qualco una musica, non lo so, hai voglia di condividere, quelli che sono i segreti dietro questa tua, ehm, mhmm, genialità? <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Allora, in genialità mi sembra un po' grossa, però insomma, eh, va bene. Diciamo che, non ho un grande rito, un grande, eh, ehm, diciamo, mhmm, lavoro di preparazione che faccio per favorire questa tipologia di creazione. Però, la cosa che faccio, invece, è sì, metter della musica di sottofondo, che può essere la musica di sottofondo d di 2 categorie. Una è la categoria che più si adatta esattamente a quello che sto facendo, quindi, se io sto creando un gioco di caccia al tesoro a pira
Sì. Quindi, pirata dei caraibi colonna sonora, oppure
Sì, ehm, tipo esatto, oppure altre non non mhmm, magari non di film famosi per forza, capito? Possono essere anche amatoriali, diciamo.
Sì, sì, sì, certo, così per restare, ehm, sul tema, sì, sì.
Sul tema, chiamiamolo così, sì. Ecco, quindi oppure, quindi canzone che si basano sul tema, o in alternativa, anche canzoni, diciamo, più investigative generali, quindi, mhmm ca canzoni cioè musiche, che magari sono un po' più misteriose, basate sul che si basano sul farti ragionare, quindi qualcosa che stimola il tuo lato investigativo, chiamiamolo così.
Mh.